Ciao, guarda oggi volevo chiederti, uhm, se ci sono, oppure se hai proprio dei rituali che usi per rilassarti, per prendere sonno, appunto quando vai a letto prima di dormire?
Beh guarda, sicuramente e ti dico anche perché. Perché, mhmm, ho accusato in diversi periodi, ehm, un po’ di insonnia, no, soprattutto si sia in tempi remoti però anche in tempi recenti, quindi diciamo che era un problema che mi affliggeva e quindi per necessità, no, quasi per dovere, dovevo trovare un modo per rilassarmi prima di andare a dormire perché in realtà sì, brava dove anche perché il sonno è sacro, no, in realtà quindi, se togli quello basta cioè piuttosto prendetemi la macchina, i soldi, la casa, ma non il sonno, ehm
Mh-mh. Ah okay. Certo, devi travare una soluzione insomma. Beh, sì. È vero, è molto importante il sonno.
Sì, sì soprattutto dal punto di vista salutare e psicologico. E quindi, ecco, per, ehm, risolvere questo problema in che era dettato in particolare non da chissà cosa eh, semplicemente da un turbine di riflessioni che si attivavano solamente nel momento in cui mi mettevo a letto e terminavano la mattina dopo, poi durante la giornata niente eh, però quando mi mettevo a letto sì, e quindi che
Sì. Mh-mh. Okay. Ah okay. Quindi diciamo che quando ti mettevi a letto, appunto, ti prendevano questi pensieri che ti rendevano un po’ inquieto, mi sembra di capire.
Sì, mhmm, di a grandi linee sì, e quindi, ehm, uhm, diciamo che mi sono mosso per risolverlo e cosa ho fatto? Sì, ovviamente dopo alcune ricerche insomma, alcuni consigli e quant’altro, quello che mi ha aiutato di più è innanzitutto un una sorta di meditazione, nel senso che quando mi metto giù a letto, ehm, dopo alcuni allenamenti proprio li dif definirei così, ehm, cerco di concentrarmi sul nulla, okay, quindi sulla innanzitutto sulla distensione del corpo, trovare una posizione comoda, eccetera, appena la trovo chiudo gli occhi e con questa sorta di meditazione cosa fai? Appena hai, uhm, la mente che vaga in qualche pensiero e te ne accorgi che non ti stai più concentrando sul niente, devi rimuovere questo pensiero senza giudicarlo, cioè senza cattiveria, questo è il trucco, semplice ma efficace, perché se poi inizi a dire: “Eh no, ehm, devo tornare a concentrarmi, è la quarta volta che sbaglio, eh” ti arrabbi diventi nervoso e non finisci più, invece
Okay. Mh-mh. Ah, okay. Ah-ah. Sì. Ah interessante. Ah interessante come metodo, devo dire.
Sì, sì con gentilezza, con gentilezza bisogna dire: “Ah ecco ti sei distratto di nuovo, torna alla normalità”. Alla seconda, terz vabbè seconda magari no, però la terza, quarta volta, ci riesci e ti addormenti.
Ah-ah. Ah bene, bene, è interessante. Ma immagino tu ci abbia messo diciamo un po’ per riuscire, anche perché svuotare totalmente la mente è quasi impossibile, no, riuscire a tenerla ferma.
Sì. Sì ma Poi ti dico non non è stata neanche l’unica cosa eh, cioè è stato un insieme di cose che poi hanno portato i risultati. Per dirti, una cosa forse altrettanto più importante, cioè più, mhmm, efficiente è stato, uhm, l’allontanamento dello smartphone che, mhmm, forse peggio di tante altre cose, causa problemi, uhm, mhmm, nel sonno e questo
Sì. Mh mh. Ah okay. Eh sì, questo forse è un errore un po’ comune, lo smartphone.
Sì, è un errore comune ed è anche risaputo che lo schermo blu, ehm, va evitato nell’ora antecedente alla dormita, nel senso che se io vado a dormire alle 23.30 Eh lo il telefono entro massimo le 22.30 posso utilizzarlo, guardarlo, non oltre, figuriamoci
Okay. Ah ah. Ah okay, quindi ti sei dato anche un tempo limite appunto per contro questi schermi blu.
Sì, non proprio un paletto però, ehm, comunque sia dal momento che io poi quando mi mettevo a letto sicuramente c’era quasi un purtroppo eh, dico purtroppo perché sarei pure m mezzo contrario a queste cose, però mi mettevo magari a guardare video su YouTube, TikTok e quant’altro tutte queste trappole, eh poi
Ah-ah. Sì. Sì, beh come un po’ fa la maggior parte delle persone, penso.
Eh purtroppo purtroppo sì è solo che io magari, ecco, mi mettevo giù a mezzanotte, iniziavo a guardare queste cose e alle 2 e mezzo ancora ero lì e poi arrivederci sonno, cioè se tu non dormi la prima mezz’ora poi, ehm, scientificamente non ci metti molto di più, ehm, a il processo proprio per addormentarsi, e allora ho deciso
Mh. Ah ah. Per te ri risultato difficile staccarti diciamo da questa routine del appunto dello smartphone prima di andare a dormire, oppure nel letto?
Ma ti posso dire? È stata più difficile la meditazione perché quella era una pratica nuova e comunque combattere contro i pensieri e le riflessioni proprie è sempre difficile e quella un attimo ci ho dovuto mettere. Con questa cosa del telefono, come ti dicevo dal momento che già io, ehm, ce l’avevo con me stesso perché è una cosa che non uhm, non sono favorevole in generale all’uso eccessivo, quella ero quasi contento cioè quando, mhmm, ho preso questa decisione, ho detto: “Oh basta, adesso ti metti a dormire, il telefono metti giusto la sveglia e lo chiudi” eh, lì in realtà è stata proprio una una sollevazione, quindi, ehm, quello no quello non è non è stato difficile.
Ah. Ah-ah. Sì. Mh-mh. Ah okay, okay. E invece, prima appunto di arrivare a questo metodo che mi dicevi della meditazione, ne hai provati altri, magari sperimentato altri che poi hai capito ma che non facessero al caso tuo?
Sì, tante cose, in realtà, mhmm, una cosa era tipo, uhm, l’attenzione alla all’alimentazione, per quanto io comunque
Ah.
ehm, ci sia in generale già attento, perché, ehm, mhmm, n su per magari motivi anche di, ehm, fitness che faccio palestra quindi già c’ho più o meno una specie di dieta, eccetera, comunque sia, ehm, mi è stato suggerito e è anche uno dei primi consigli in realtà, ehm, andare a controllarla meglio perché incide molto col sonno, però a me non mi aveva cambiato niente, forse appunto perché ero già un po’ abituato, non lo so, però ecco, sicuramente e evitavo già pasti abbondanti la notte, perché quelli là sicuramente poi incidono, okay, andando a regolarli ancora di più no non non cambiava niente poi, ehm, anche, ehm, non lo s ah ecco sì, sì, sì questa è un'altra tecnica che ho provato e non solo s ehm, si è mostrata fallimentare, ma ha fatto anche peggio, ehm, ci sono i video, non lo so, tipo ASMR non so se li conosci. Sì, sì che sono quelli rilassanti, per carità magari li senti così e noti un po' rilassamento, con quell'efficacia così, ehm, che tramandano, ma m io quando ho provato a usarli per dormire, un disastro sc per esempio, ehm, c'era magari un soggetto, era un ragazzo americano che li faceva apposit cioè, faceva quei video appositi proprio per dormire e io sono arrivato, mi dispiace per questo ragazzo, ma a odiarlo, non lo potevo più sentire quindi è è stato breve e intenso ma negativo.
Okay. Mh, okay. Mh-mh, certo, cer Addirittura. Ah sì ne ho sentito parlare. Sì. Sì, sì. Ah-ah. <chuckles> Oka Quindi proprio l'effetto opposto, diciamo.
Sì, sì a un certo punto cioè, ti dico eh, ironicamente ma una volta alle 3 di notte mi sono proprio seduto sul letto e e ho urlato al telefono in riferimento a questo ragazzo: “Stai zitto, basta”. Sì, sì, sì.
Ah okay. <chuckles> <chuckles> Sì. E invece ho sentito parlare magari, ecco, appunto siccome hai parlato di rumori ASMR, che magari qualcuno usa, tipo, rumori bianchi, rumori della natura, del mare, non so se tu gli hai ah perfetto.
Eh, ah Mh mh. I rumori bianchi. Sì. Sì. Ci volevo arrivare, sì, sì i rumori bianchi, uhm, sono quelli che sono si son mostrati come più neutri, nel senso che, mhmm, forse un paio di volte hanno sono stati efficaci ma a a ripensarci forse quel paio di volte ero veramente stanco e quindi, sì
Eri stremato, perciò hanno funzionato. <chuckles>
Sì, c’è il caso che se al posto di quelli c’era una gru in camera mia mi addormentavo lo stesso, quindi poco poco incide, però non mi davano fastidio sai, tra l’altro mi ricordo che c’era un’applicazione che avevo i ehm, scaricato, che appunto ti permetteva di selezionare determinati tipi di rumori, no, c’era la pioggia, che a me la pioggia rilassa tanto, ehm, d l’oceano, il mare, cioè pioggia e oceano erano quelle che mi rilassavano di più, e le facevo andare, e mi ricordo che alcune volte, sebbene, mhmm, trovassi difficoltà comunque a dormire, poi mi ritrovavo che mi svegliavo durante la notte, anche tipo alle 5 che dovevo spegnere il telefono, quindi vuol dire che io mi ero addormentato senza accorgermene e allora vuol dire che però poi sai cos’è, è che comunque il sonno deve essere profondo e duraturo, no, se per esempio, uhm, una persona dorme 10 ore, okay però si sveglia ogni 2 ore, è è è meglio dormirne 4 di fila, okay, quindi io il fatto che ogni tanto dovevo alz alzarmi, spegnere il telefono, ehm, poi magari di mezzo c’erano altre volte in cui mi svegliavo, eh, era peggio.
Ah okay, okay. <chuckles> Ah ah. Sì. Ah okay sì. Mh-mh. Ah beh, okay. Sì. Eh, meglio Sì. Beh in effetti così come dici tu, non riposi realmente ci è un sonno disturbato, possiamo dire.
Esatto. Esatto. Quindi telefono proprio via, basta.
Via l eliminiamo il telefono. E invece, magari, mi è capitato di sentire persone che appunto oltre i rumori b bianchi che dicevamo, preferiscono tenere una TV accesa, però là comunque si parla sempre di schermi, che forse avrà lo stesso effetto appunto dello smartphone, che non è proprio salutare, diciamo così.
Ah, sai cosa? Sì esatto no non Sì, guarda ti posso dire che magari la televisione, cioè ma a alcune televisioni c’hanno lo spegnimento automatico, no? Ti dico io, mhmm, ci avevo pure provato sì pe metti la lo spegnimento dopo u un'ora e mezzo, 2 ore, e se tu ti addormenti prima della televisione poi quella si spegnerà da sola però, <tsk> ehm, con me no non funziona, anzi fa peggio perché uno scher cioè, ho bisogno del totale silenzio e del totale buio, già una televis un televisore così, no, è quindi luminoso, perché già al telefono puoi regolare la l la luminosità, anche nella TV eh, però comunque è diverso, cioè l piuttosto mi me mettevo qualcosa al al telefono, luminosità al minimo e lo ascoltavo e basta, okay, la TV comunque la luce ti arriva e a anche il volume, poi ma parte la pubblicità, capito, ehm, è c più complicato, mhmm, quindi la evito. Però ti volevo dire questo, un’altra cosa che invece ha funzionato, ehm, sempre sul piano fisico è stato lo stretching sai, cioè, mhmm, non non gli davo fiducia all’inizio, però
Mh-mh. Sì. Sì, sì. Ah, quindi Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì. Sì, sì certo. Sì. Ah-ah. Mh. Cioè, stretching prima di andare a dormire? Di metterti a letto?
Sì, sì esatto, non allenamento, ma proprio stretching, andare soprattutto poi se hai avuto una giornata intensa, uhm, lavorativa o che comunque hai avuto impegni, sei stato in giro, sei stato in macchina, quindi schiena, gambe, eccetera, e io prima di andare a dormire facevo 10 minuti eh, ma anche guidati, tipo con tutorial, 10 minuti di stretching, parte bassa, parte alta, e m come mi mettevo a letto, me lo sentivo proprio che ero più <sucks teeth> fluido, più sì, sì, perché, ehm, magari anche dopo una giornata lavorativa o una giornata in cui sono stato al computer, quindi sono stato seduto o in macchina, la schiena mia era tutta acciaccata, quindi facevo fatica a trovare una posizione comoda, mi dovevo mettere sdraiato a pancia in su, una posizione che a me in realtà sta scomoda, però lì un attimo per la schiena mi serviva, poi mi dovevo girare, c’avevo comunque dolori e insomma è è è bene per il corpo e per la dormita che insomma, tutto il corpo sia appunto disteso, flessibile.
Ah-ah. Sì. Mh-mh. Rilassato. Più disteso. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Ah, vedi forse questa è un'altra cosa che molte persone danno per scontato, il fatto del rilassamento proprio corporeo a livello muscolare, la distensione.
Sì, beh, rilassamento corporeo e psicologico sono m molto più correlati di quanto si pensa, quindi, uhm, favoreggiando uno, ehm, aiuti anche l’altro, e questa è una cosa che ho capito, bene o male, che ho dovuto analizzare proprio per la questione sonno. Cioè, mhmm, infatti se ci pensi ecco, meditazione e stretching, meditazione è un po’ entrambi, però lo fai soprattutto per rilassare la mente e poi si rilassa anche il corpo e dormo. Lo stretching, rilasso il corpo, appena il corpo sta comodo a letto, eh, ehm, i pensieri neanche entrano nella testa e ti addormenti, proprio a evidenziare la correlazione tra queste 2
Eh certo. Mh-mh. Sì. Beh vedi sì, in effetti c'è questo collegamento tra le 2 cose. E se dovessi dare, tipo, magari qualche consiglio, qualche trucco per qualcuno che appunto volesse iniziare ad usare la meditazione come hai fatto tu?
Beh allora, per iniziare la meditazione in senso stretto, ehm, io suggerirei alcuni, uhm, libri, però adesso non mi ricordo il titolo, ce l’avevo salvati, o comunque alcuni video, ve a alcune videolezioni, che ti introducono nel mhmm, <clicks tongue> ne in questo mondo diciamo, no, in questo argomento, e poi da lì piano piano il via viene un po’ da sé, perché poi ti appunti alcuni argomenti, li approfondisci, eccetera, oppure di rivolgersi a un esperto. Io perché ru per come l’ho imparata su me stesso, okay, l’ho saputa utilizzare, però non saprei dare consigli specifici sulla pratica, okay, perché non sono non ho le competenze. Per il sonno invece in generale consiglierei di, prima cosa, evitare telefoni, schermi, eccetera, e poi, come stavamo vedendo noi 2 poco fa, ehm, cercare di far coordinare relax fisico e psicologico, cioè lavorare sulla parte più debole, ehm, facendoti aiutare da quella che è messa meglio, diciamo tra le 2.
Mh-mh. Sì. Ah-ah. Okay. Sì. Mh mh. Okay, <chuckles> sì, sì okay, chiaro, chiaro, giustamente è vero quest'importanza della correlazione tra le 2 cose sicuramente è da tenere a mente.
Sì. Esatto.
Come dici tu. Va bene, io ti ringrazio è stata una piacevole conversazione.
<smacks lips> E il piacere è tutto mio, a presto.
Alla prossima.